Mmm, kalau untuk makanan yang memang dimakan di tempat, kayak gitu, aku lebih puas untuk masak sendiri sih Kak ya. Soalnya apalagi sama ibu-ibu ya kayak gitu, apalagi tau, "Ah masak sendiri ya?" "Iya," gitu kan, kadang ada komen gitu ya, apalagi namanya ibu-ibu ya, "Wah ini enak nih, tapi kurang asin nih," atau apa apa apa gitu. Jadi, senang gitu Kak ya, maksudnya, eee, masakan aku sendiri dicobain banyak orang, kayak gitu ya. Apalagi mungkin ada masukan atau mungkin mem mereka memuji, itu kan ada kepuasan tersendiri gitu Kak.
Hmm. Oh. Iya iya. Iya. Iya, paham paham paham, jadi kayak kayak, "Wah karya kita dihargai nih." Gitu kan ya Kak rasanya.
Mhm. Heeh, benar banget, kayak gitu. Jadi rasanya kayak puas gitu Kak, heeh. Rasanya puas udah capek-capek nih, masak nih ya, nyiapin untuk banyak orang, ternyata, wah, makan nih, habis nih, kayak gitu kan, wah, rasanya puas banget gitu.
<laughs> Sekaligus ajang unjuk gigi itu. Eee. Iya iya iya, benar. Ah, aku penasaran deh Kak, biasanya kalau acara, <sucks teeth> eee, pengajian gitu, ada nggak sih Kak, ibu-ibu yang request mau masakan apa gitu?
Mhm. Mmm, kadang ada Kak, kayak gitu. Jadi misalnya nih heeh, misalnya, eee, pas di rumah aku nih, kan udah udah jalan ya, udah di rumah aku gitu istilahnya, udah nggak bisa request karena aku kan udah, masak gitu. Istilahnya mungkin, mmm, eee, 2 minggu lagi di rumah siapa nih? Soalnya di rumah si bu A, gitu ya. Ah di bu A, "Ah coba bu A, anu masak ini dong, gitu. Pengen nih, penasaran gitu, kalau masak gimana gitu," kadang sering gitu Kak heeh, atau mungkin karena bu A ini mungkin dia dari, eee, apa, Indonesia timur ya Kak ya. Ada masakan-masakan tertentu yang kita belum pernah, eee, merasakan gitu ya, mungkin "Coba dong bu itu aku kan pernah dengar tuh kayaknya itu, dimasakin tuh enak kayaknya." Nah nanti pasti bu A itu bilang, "Oke oke oke oke," ya biasalah ibu-ibu kayak gitu ya. <laughs>
Oh iya? Ya. Mhm. Ya. Oh, iya iya. <laughs> Oh, paham paham. <laughs> Iya ya kan, biasanya ibu-ibu kan, pasti ada kayak pengen cicipin, masakan-masakan yang belum pernah mereka, cicipin, gitu kan. Kalau Kakak pernahnya di request apa tuh Kak?
Mhm, benar. Hmm, kalau aku sih pernahnya yang di request itu, anu Kak, ya itu yang aku masakin itu, Kare. Kare itu pernah minta, "Coba dong itu, buat kare ayam," kata aku kan sering cerita kan, kalau anak-anak itu memang suka gitu, kalau aku, mmm, masak kare ayam, kayak gitu. Terus orang, "Wah kalau gitu nanti, eee, di rumah kamu coba dong Bu," e gitu, "dimasakin ini", "Oke, siap," kaluk aku kan ya senang aja, kayak gitu. Hah?
Oh, iya iya. Mhm. Mmm. Terus gimana, responnya Kak?